Ceritain, dong, lagu yang selalu mengubah suasana hati kamu nih. Lagunya siapa terus inget nggak sih momen pertama kali pas kamu denger lagu itu? Wah boleh ceritain nggak nih?
Hmm. Mmm, kalau suasana jadi tergantung suasana hati ya kalau pas la eee, gi suasana hati biar jadi lebih ceria, bahagia, semangat itu biasanya aku suka dengerin lagu-lagu K-pop, Kak. Dan aku tuh suka lagunya Blackpink itu tuh, eee, girl group ya. Iya, mhm. Kepikiran dia, karena dia mau konser di Indonesia. <chuckles>
Hmm. Oke. Waduh, Blackpink, ya, oke oke. Nah, laguny lagu Blackpink Wah, serius?
Mmm, November nanti, mhm.
Waduh, cocok banget. Nah, lagu Blackpink sendiri, laguny eee, lagu apa yang paling kamu suka, nih?
Aku, eee, suka sih lagu debutnya dia kan, "Boombayah" ya. Terus, eee, lagu-lagu dia tuh semuanya energik-energik gitu kan. Terus, belum lagi tarian-tariannya gitu. Jadi kayak semangat terus. Apalagi lagu, eee, lagu-lagu solonya mereka juga bagus-bagus gitu apalagi yang lagu terba lagu terbaru solonya si Rose itu salah satu anggota Blackpink itu yang, "APT" itu kan viral banget di mana-mana. Itu juga tariannya, lagunya itu terngiang-ngiang itu. Jadi kayak bikin e semangat gitu. <chuckles>
Hmm. Hmm. Heeh. Waduh.